Có chứ, mình mang theo giấy tờ tùy thân của bản thân của mình và, ừm, mình cần phải biết mình cần phải chuẩn bị một cái không, nếu mà như mà mình không có ngôn ngữ thì mình sẽ không đi sang đất bạn được. Vì vậy nên là, ừm, mình cũng đừng có mình phải nên giữ bình tĩnh khi mà mình gặp những cái biến cố lớn vậy đó, như mình vậy đó.
Ừm. Khó đó nha. Ừm. Đúng rồi. Ừm, nói chung là phải mang theo những cái vấn đề và vật dụng tùy thân của mình cái đi, rồi, ờ, ngôn ngữ cũng là một cái điều mà nó sẽ bị giới hạn nếu mà mình đi nước ngoài ha. Rồi, à, trong cái, a, quá trình mà đi đó đó, thì bạn thấy là người dân địa phương họ cũng chỉ cho bạn tới một cái chùa để mà bạn tham quan, phải hông? Thì tất nhiên là mình tới nơi nào á là mình cũng phải, ờ, tôn trọng nơi đó thì bạn có cái lưu ý về việc là mình ăn mặc khi mà mình đi, ơ, tới một cái nơi nào đó hông? Bạn có theo cái, hơ, văn hóa của họ hay không, hay là mình tự do luôn?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Không, mình phải theo văn hóa của, ơ, nước bạn, là, ừm, văn hóa của người ta là người ta mặc áo, a, cách tân.
Ừm. À, rồi sao? Là
Ừm, là lúc đó như mình đi vào trong chùa thì mình cũng ăn mặc một cách, a, nó lịch sự, nó trang nhã hơn. Ừm, lúc đó thì nói chung thì mình cứ mặc đồ kín đáo một tí là được. Mình vào trong đó thì mình tôn trọng người ta, tôn trọng những vị sư trong đó, tôn trọng những a những, a, Phật trong đó thôi, mình đừng có làm gì quá. Và lúc đó mình đang mình đang bị lạc đó bạn xong rồi mình mình vừa bị tâm tâm trí của mình đang rối á. Lúc đó mình hông biết là <chuckles> l lúc đó mình không biết là thần là mấy thầy đúng rồi, mình hông biết là mấy thầy đó có hiểu được, ừm, tiếng Việt của mình hay không. Nhưng mà lúc đó mình mình đứng trước tượng rồi mình chắp tay lên là "Trời ơi, hãy cứu con qua kiếp nạn này, con lỡ con đi lạc đường chứ không phải là vì con muốn tới đây, nhưng mà đã hữu duyên con tới đây được rồi thì con rất là mong được, ờ, ông bà giúp đỡ cho con." Kiểu, mình luôn <chuckles> mình luôn là là là
Lịch sự ha. Ừm. À. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ờ, hơi rối bời. Ờ. Hơi sợ. <laughs> Ừm. À. Ờ. Ừm. <laughs> Ô kê. <laughs> Mình đã cúng bằng tiếng Việt luôn ha, ừm. <laughs>
Ừm, <chuckles> không biết mà, ờ hông biết thầy có có hiểu được ý của mình hông nữa? <chuckles>
Ừm, ờ, chắc là người ta hiểu nè, bạn đừng lo. <chuckles> Ờ, ờ, mình thấy là cậu rất là hay á là, à, trước khi đi, á, là bạn cũng đã phải có là tìm hiểu về cái tôn giáo và ăn mặc như thế nào để tôn trọng cái khu vực đó. Đây cũng là một cái tip kinh nghiệm rất là mình phải học hỏi đó. Mà sau giống như là những cái gì mà bạn đã trao đổi, bạn chia sẻ, thì mình thấy là, ờ, bạn đã trải qua một cái chuyến du lịch một mình rất là hồi hộp, gay cấn và bạn có học được cái bài học gì về cho mình hông? Những cái bài học vì để mình, à, có thể chia sẻ hoặc là mình sẽ giúp các bạn trẻ mà muốn đi một mình đó?
Ừm. <chuckles> Ừm. Đúng rồi. Ừm. <chuckles> Ừm, đúng rồi.